Ay, oo thankful naman talaga ako diyan kasi ang gan'to ang ano ko, ha, ang routine ko, ah, ah, hanggang umaga magtatrabaho na ako nyan tapos kapag ano siguro matutulog ako mga 9 na ng umaga or 10 ganyan. Depende yan, ah, sa mga task na mabibigay ng client ko, minsan kasi natatapos ko siya agad, minsan ay hindi. Siyempre madadagdagan pa yung sa part-time ko na kailangan ko rin tapusin kasi malaki din talaga yung kinikita ko. Kasi siyempre yung part-time ko pati full-time ko dapat sa loob ng isang araw matatapos ko sila lahat so, parang 10 to 12 hours or mahigit basta hangga't kaya pa ng katawan ko nagtatrabaho ako, gano'n siya. So, gano'n ang cycle ko. Igi ah matutulog ako ng umaga, ah, 9 ng umaga gigising ako tanghali puwedeng, ah, 1 or 2 gigising ako ganyan or kaya 12 kapag 4 hours lang talaga ang tulog ko, kakain ako ganyan tapos konting pahinga lang konting chika-chika kina mama gano'n. Pag ano naman, ah, nagigising na ako niyan thankful ako kasi naka-serve na yung pagkain, ah, tatanungin pa ako, "Oh anak kain ka na diyan kasi nagluto na si papa mo" yung mga gano'n na-appreciate ko 'yon. Kasi oo, hindi na rin ako ano yes sobra! Like imagine kung ano kung ako ay nagsasarili lang di ba, naka apartment na ako sarili, sariling sikap ko yan, eh. Pano pag tinamad ako di ba, may mga pagkakataon na pag pagod ka hindi ka na kakain, eh, o kaya kakainin mo na lang talaga, eh, instant noodles, eh, di ba? Pinakamadaling lutuin gano'n. Pero ako thankful naman ako kasi oo, mas tipid-tipid lang gano'n. Pero ayun nga sila kasi inaasikaso ako, ayan. Tapos siyempre maliligo ako nyan mm.
Mm, sige. Mm. Mm. Wow naman, oo. Ang sweet naman ng gano'n di ba? Mm. Mm. Di ba, itlog itlog lang diba? <giggles> Mm, oo. Mm, so kahit papa Mm, sige go tapos?
Ayun, maliligo ako nyan tapos after ko maligo minsan ano, ah, magso-social media muna ako ganyan tapos balik na naman ng trabaho, gano'n na yon buong araw na 'yon trabaho na. Pag mapapagod ako ano magpapahinga lang konti, social media ayun. Kaya pag may free time talaga ako usually kasi talaga nyan tanghali may free time ako kasi nga yung client ko international naman yung ano international ang client ko naman, eh, kaya parang yung ano sa'tin yung tanghali sa atin gabi 'yon sa kanila kaya ang gabi sa atin parang umaga 'yon so, kaya gabi din talaga ako nakakapag-ano, ah, focus din talaga sa trabaho. Parang gano'n na yung cycle ko, mm.
Mm. Mm. Ah, okey. Mm. Okey.